Fíjate que me gusta mucho que me cuenten de recuerdos de familia, de recuerdos de experiencias, de anécdotas, ¿tú tienes alguna que tenga que ver con las comidas compartidas?
Sí, no, tengo muchas. <chuckles> Te voy a contar una de cuando estaba yo, es que digo, de tienes de joven, de grande, y yo creo que sigue uno teniendo esas historias, son geniales. La comida une a la gente definitivamente, es algo que, yo ya lo vería como un invitado más, o sea, ya saben que hay comida, órale todos vienen para acá ¿no?, entonces, yo creo que es un invitado más, yo ya lo veo así definitivamente, es superdivertido compartir con la gente, la gente se abre, yo creo que se pone de buenas, no sé, pero te cuentan cada cosa, <laughs> cada historia, o sea, es supergenial, fíjate porque, como que te volvieras en una familia grande, en el caso de los vecinos, como que te vuelves en una familia más grande, ¿no?, entonces, es genial porque los ves de día a día, sí, no falta el buenos días, ni cómo estás, pero no hay más, eh, a veces por nuestro nuestras actividades al día, pues, no nos da tiempo como de socializar más, ¿no?, pero en esas comidas que hemos hecho entre vecinos, porque sí las hacemos, de vez en cuando, este, sí platicas con medio mundo, y: "Ay, te acue", y empiezas a contar historias del pasado, "Ay te acuerdas cuando éramos jóvenes", y, "ay" o sea, superpadre.
<giggles> Sí. Claro. Sí. <chuckles> Sí. Sí, sí, sí. <laughs> Claro. Ujú. Ah, qué padre. Ajá. Oye y se y se ¿cada quien lleva un platillo y se reúnen en una casa en especial o cada quien pone su casa y pone también la comida? ¿Cómo es?
Pues, fíjate que regularmente hay alguien que organiza, si ya sabes que siempre hay alguien que le encanta hacer esta parte, ay es la verdad es más cómodo llevar así, o es tu cooperación, <laughs> que llevar ah, así es más fácil, en cuestión de los vecinos, en cuestión de la familia, ahí sí s a veces llevamos, a veces uno pones el dinero y una hace las compras, eh, digo hay de todo un poco, ¿no?, también con los vecinos hay de todo un poco, ¿no?, pero bueno, de alguna forma si compartes, eh, la preparación, pues ya no se carga la mano sobre una persona, ¿no?, entonces, también eso es bastante cómodo, también es bueno, pero me ha tocado más en la parte de la cooperación, es decir, la coperacha. <laughs>
Sí. Ujú. Sí, la verdad, sí. Ujú. Sí. Pues, a veces lo que importa es la reunión, ¿no?, o sea, eh, puedes tener la cooperación y o puedes preparar las cosas, pero ya cuando estás ahí compartiendo con todos, pues, esa eso es como el la finalidad.
No, sí, definitivamente, mira, te cuento una historia, hay había un vecino un vecino que cuando éramos más jóvenes, en la época de posadas, ya sabes que eso se presta para haces como fiestas, bueno, en tu casa, pero invitas a todos los vecinos, entonces, este vecino en particular me encantaba porque hacía unas piñatas gigantescas, pero gigantescas, o sea, yo creo que no no tengo una forma de decirte de qué tamaño era, era impresionante esta pi esta piñata, y y en ese, eh, momento repartían que el ponche, ya sabes, ¿no?, que los dulces, que la ensalada, que la gelatina, entonces, ibas compartiendo con los vecinos que a veces ni conocías, i ibas al mismo tiempo como disfrutando de ese friíto rico de diciembre, ya sabes, el ponchecito, no, no, superrico la cosa, entonces, y la piñata, yo creo que esa piñatísima no, no, no, sí era enorme así impresionante, e eso era era muy padre con este vecino, digo, lamentablemente ya ya se nos adelantó por ahí, pero es algo que nunca vas a olvidar, o sea, era superincreíble, ese tipo de las posadas.
Sí, por favor, cuéntame. Ajá. Sí. Sí. Ay, qué padre. <chuckles> <chuckles> Ajá. Ajá. Sí, de las fiestas navideñas. Mm. Y la hacía así la hacía por gusto, la piñata, le gustaba que ustedes disfrutaran, aunque al final se rompiera, pero él la hacía con mucho gusto para ustedes.
Sí. Sí. Sí, no, y era era impresionante y era bien divertido, ay, yo yo me divertía, e este, qué y si él tenía la costumbre de poner, este, unas pelotitas.
Ajá.
Y las pelotas traían un número.
Ah, qué padre.
Entonces, agarrabas tu pelotita, ibas con tu número ahí con el con este señor, y y te daban cosas como de un arcón navideño, entonces te daban varias varias este cosas que viene en los arcones y era padre, ¿no? Era yo creo que lo divertido.
Ajá. Oye, pero que que generoso, ¿no?, también, que generoso que hacia eso, mm.
Sí sí era muy generoso, no y lo hacía para, o sea, no, yo yo creo que había unas 100 personas mínimo, así entre vecinos de aquí, vecinos de otros lados, porque ese señor era muy conocido, entonces, su esposa también, eran muy sociables, son de esas personas que se meten en todos los sentidos, conocen a toda la colonia, platican con medio mundo, ya nada más faltó ser aquí como diputados de la colonia, nada más faltó eso.
Oh. Ajá. Ajá.
Pero eran muy sociales, entonces había gente que venía de muchos lugares, se llenaba la cuadra, esta cuadra es cerrada, no, pues cerraban la calle, o sea, no había de ese lío, ellos ya manejaban los papeles con la delegación, ya se las sabían, ¿no?, entonces se llenaba la calle, era genial.
Ajá. ¿Oye, y y esa esa era la posada nada más o lo hacían también ya como fiesta navideña y eso?
Eran las posadas, de hecho, todas las posadas había una fiesta con este señor y, la verdad, era muy, muy divertido disfrutarla, eh, ya en otro momento, ya las cosas cambian, los vecinos cambian, entonces, ya ahora hay otro tipo de reuniones que, de hecho, se hacen en el aquí hay un parquecito, se hacen aquí en el parque. Entonces, se piden ahí eh, te digo que esta fa esta familia, eh, sigue siendo como parte de los líderes de ese tipo de proyectos, y ahora sí, ya es de cooperación. Fíjate ya, eh, a ciertas edades, las bue ah, me obviamente, estos vecinos, pues, ya ya está más grande la señora, y ahora hace unas reuniones con personas de la tercera edad, por ejemplo, eh, y está muy padre, porque también me invitan, <giggles> todavía no soy de la tercera edad, pero ahí me cuelo en las fiestas estas. Y y van muchas vecinas de aquí de la colonia, de varios lados de la colonia. La última fiesta que fuimos, ¿qué serían?, otras 100 personas, ¿te gusta? Eh eh, puras puras sí. No, es súper padre.
Sí. Ajá. Ah, qué bien. Ujú. Ujú. <coughs> Sí. Oye, muchísima gente, qué barbaridad. Para organizar una comida con tantas personas, es todo un reto, porque luego también hay diferentes puntos de vista, hay gente que no quiere cooperar, hay gente que se queja, luego también están los que no se quejan y que están contentos. Pero como que sí es difícil entre tantas personas, ¿no?
Exacto. Sí, pero, pues, no sé, mira, yo no sé cómo le hace, esa vez fue de cooperación, apenas no tiene mucho que fuimos a una fiesta del aniversario de este grupo de de mujeres de la tercera edad que se reúnen para hacer ejercicios, y, bueno, a mí me invitan porque mamá ya sea la tercera. Obvio, no puede hacer tantos ejercicios, pero ellas sí ya son un grupo, es increíble cómo hacen sus funciones. Son vecinas de la colonia, vecinas de aquí. Es muy padre.
Sí. Pues, qué bonito porque las mantiene como en e en sintiéndose que forman parte de, ¿no?
Ay, sí, son muy divertidas verlas, la verdad yo voy y me dis las disfruto mucho. <laughs>
<laughs> Qué bueno, ¿qué hacen ellas para s mantener la amistad y mantenerse, pues, digamos, en reuniones todavía?
Ay, pues déjame decirte que, ay yo creo que si no es diario, de vez en cuando por lo menos de lunes a viernes, vienen a hacer ejercicio al parque, digo: "Wao ni yo lo hago". <laughs> Exacto. No, sí, sí, y las escuchas hasta bueno, aquí hasta tu casa, eh, que están echando porras y gritando y la música a todo vol a todo lo que da. O sea, porque es el parque, pues, se presta para este tipo de cosas y y se traen sus este, como sus pompones y y hacen no sé qué tanto zumba. Obviamente, a su edad, pues, ya son personas grandes, y te contagian. Digo: "Ay, no me hasta da pena", ¿no?, digo: "Tan jov tan grandes digo Dios parecen jóvenes", no que las jóvenes de ahí andamos de: "Ay, no, no, me hace frío, no me paro".
Ajá. <laughs> ¿Aunque el clima no esté bueno, como ahora que hace frío? Ajá. Claro. Sí. <laughs> Pero qué buena, qué bonita actitud y qué buen ejemplo, ¿no?, para todos los demás.
Sin duda, ¿eh?, sin duda. Digo, yo las veo y me motivo, digo: "Ay, no, no, si ellas que están más grandes que yo le echan tantas ganas". Hasta te da pena aj te da pena. Digo: "Ay, no, no, hay que echarle ganas también". Fíjate que fui a una última reunión con estas vecinas, porque son vecinas de la colonia, hicieron esa fue de cooperación, hicieron tamales ¡ah! Muy ricos, déjame decirte. Pues, mira, yo las mandaron a hacer, no sé si la ellas, pero el caso es que fue de esta fue de cooperación. Entonces, el vecino que te digo, su esposa ahora es la que es el, eh, ah, fue ha sido la fundadora de este grupo, esta vecina que te digo. Entonces, ella organizó junto con las nueva directiva, por decirlo así, está muy interesante todo eso. Organizaron la comida, entonces, su menú fue tamales. Las mesas las decoraron con, este, estos dulces típicos mexicanos, porque fue en septiembre, esos dulces típicos de que agarrabas tu canastita y salía la cocada, y el se me hizo muy interesante el concepto, digo, casi nunca ves ya casi no vemos los dulces mexicanos en nuestras fiestas, vemos como si hay como recordar, ¿no? Hacer las obleas de todos esos dulces típicos mexicanos que estaban dentro de una canastita coqueta, ahí en medio de las mesitas, estaban las mesas así decoradas, decía yo: "Ay, qué bonito", ¿no? Todo eso fue muy padre. Hicieron atole, o sea, hicieron, este, que postres, hicieron unos hot cakes de esos como banderillas, yo nunca los había visto, déjame decirte. Muy, muy coqueto sí, y es son no sé, es una máquina de hot cakes, pero no como los hot cakes tradicionales, sino como que vienen en porciones pequeñitas, entonces, echas tú la harina así en el en el como una parrilla, por decirlo así, cada parrilla tiene ya la forma de un hot cake pequeñito. Entonces, tú le echas la harina así así como le echan como con un chupón, ¿no?, por decirlo así, de esos como para servir la catsup, y van rellenando todos, y salen los hot cakes chiquititos. Entonces, los metieron en una ban en un en un, este, palo de madera y metían un hot cake exacto. Un hot cake y una fruta, una f uva, una fresa y así un hot cake, y no, dije: "Guau, qué padre". No di yo nunca lo había visto, dije: "guau". O sea, eran señoras mayores, pero con una actitud juven juvenil ahí, definitivamente. Fue muy divertido disfrutar esta fiesta con ellas, la verdad, es que me la pasé muy bien, yo dije: "Ay me voy a aburrir", pero no, ¿eh? <laughs> Muy divertidas las señoras, muy agradables, ba ah, las hubieras visto bailando, o sea, cómo cómo
<chuckles> Ajá. Sí. Ujú. ¿Ellas los hicieron? Ajá. Sí. Ah, qué bien. Ujú. Claro. Ujú. Ajá. Ah, qué bonito. Y son deliciosos. Sí. <giggles> ¿Cómo banderillas? ¿Cómo son? No, no sé cuáles son. Ajá. Ajá. Sí. Mm. Sí. Ajá. Sí, en los de en los de las brochetas, ¿no? Qué bonito, se me hace muy buena idea, ¿eh? Claro. <laughs> A veces son las personas que más disfrutan este tipo de eventos, ¿no? Cuando ya llegas a una edad en la que has pasado tantas cosas y que sabes que ya, a la mejor, no vas a estar mucho tiempo entre entre la gente, empiezan a disfrutar tanto que, así como dices, se contagia y, al mismo tiempo, te queda como la reflexión de que también lo debes hacer, ¿no? O sea, así es como debemos gozar a los demás.
Ay, sí, qué bonito. No, qué bonito. Y mi mamá, te digo que ya, pues, no la llevo, porque ya por cuestiones de salud, pues, no puede salir tanto, ¿no? Pero, la hubieras visto bailando, déjame decirte, la sacaban y y sacaban a las señoras, los invitados, ya varones que eran más jóvenes, algunos, porque es de puras mujeres, habían invitados de las mismas familias. Y las sacaban a ellas y ellas así se sentían, eh, se se sentía el ambiente, como que volvían a ser jóvenes otra vez el las señoras muy muy emocionadas en estos bailes. Ah, les trajeron mariachis, déjame decirte.
¡Ay, qué bonito! Ajá. Ajá. ¡Qué bonito! ¡Oh, qué bien! Fue en grande entonces.
Y sí, fue todo un espectáculo, la verdad es que Sí, te digo que fue el aniversario de la de este grupo de mujeres que te comentaba y lo disfrutaron en grande. Te digo, trajeron, eh, un maria trajeron 2 mariachis, trajeron, este, un DJ también para tener música de como de esas para bailar, eh eh, no digo: "Guau". O sea, es impresionante lo que la comida puede hacer, o sea, cómo te reúne, cómo te hace convivir, yo creo que te desinhibes ahí, porque como que te relajas, ¿no?, yo creo esas comidas de en familia o en vecinos es es como ser tú ¿no?, o sea, ya no hay ahí expectativas.
Ajá. Ajá. Sí. A ver, a veces es más, eh, de ser tú, eh, con los amigos y con los vecinos que con la <chuckles> familia, porque, a veces, con la familia, pues, ha hay hay cosas que, eh, pues, que no todavía no se superan, o hay, a veces, este, problemillas que todavía se tienen ahí, como que como que los amigos es diferente, porque como es más libre, como no hay, digamos, un un papel que tengas que estar ahí asumiendo, sino que re eres libre de ser como quieras ser, si quieres vas, si no quieres vas, en cambio en familia a veces: "Ay, ¿por qué no viniste? ¿Y qué y por qué hiciste esto?". Y y el reproche y así, ¿no?
Ajá. Ajá, sí. Sí, fíjate lo que hemos manejado por esa parte de: "Ay, no me gusta lo que hiciste", es en votación. Mandamos tenemos un grupo de WhatsApp ahí en la familia, y y hay hay 2 grupos de de hecho, déjame decirte, precisamente por lo que acabas de decir: "No todos somos iguales", ¿no? Entonces, el grupo A es, este, todos, ¿no?, el grupo B, somos como los que más cercanos, ¿no? Entonces el grupo B cuando hacemos reuniones es: "Oigan, la propuesta es esta, hay carnita", por ejemplo, en una fiesta que bueno, es que no es mi familia, aunque son poquitos bueno, no técnicamente, somos como unos 15 o 20, o sea, los cercanos, se me hacen poquitos y ha hacemos fiesta hacemos fiesta, o sea, no importa que hayan poquitos, aquí se hace la fiesta. Entonces, eh, proponemos, ¿no?, a lo mejor, su carnita, su barbacoa o o pozole, o proponemos el guisado, entonces ya por votación elegimos qué cocinar.
Ajá. Ujú. Ajá. <laughs> Ujú. Sí. Ajá. Sí. Sí, son pocos. Ujú. Ujú. Oye, ¿y-y tú en dónde en cuál grupo te sientes más cómoda? ¿0 o o a veces en uno, a veces en otro? ¿O o cómo es tú cómo eres tú tú misma cuando estás con las amigas, vecinas o con tu familia?
Pues, yo compar yo disfruto ambas cosas. Yo creo que me adapto al rol, me adapto al momento, porque ambas cosas tienen su encanto. Yo creo que las 2 fiestas, los 2 tipos de ambientes tienen su encanto, definitivamente. Entonces, ay, si no me quiero aburrir, lo mejor es participar, la verdad. No sé si me adapto y coopero en todos los sentidos y, eh, trato de tener mejor actitud, porque también eso tiene mucho que ver, que tengas la actitud para poderla pasar bien. Pues digo, ya estoy allí, o sea, hay que disfrutarlo.
Ajá. Sí. Pues sí, definitivamente sí. Cierto. Por supuesto y, además, también, pues, como te decía, a veces, eh, las personas, las los adultos mayores nos dan ese ejemplo, ¿no?, de que aprendes de cómo están de verdad viviendo y gozando este tipo de reuniones, cuando, tal vez, cuando uno es más joven no lo hace así, porque, que no te gusta la comida, que el clima te está molestando, que, eh, algo oíste por ahí, que fue una plática que te pareció que no es cierto. Entonces, empiezas a te a poner como obstáculos para disfrutar a los demás y, pues, creo que, eh, estos grupos de señoras y de adultos mayores tienen, mm, te están dejando a ti mucho mucho a aprendizaje en tu vida.
Exacto. Sí, sí. Sí sin duda hay que ah, sacar eso del qué dirán, ¿no? Yo creo que es algo importante dejar a un lado eso de qué van a pensar de ti. Yo creo que eso es algo que ya estoy aprendiendo, déjame decirte. Dejar a un lado el qué dirán, en tratar de quedar bien. Mira, no son decían algo bien chistoso: "No somos monedita de oro para caerle bien a todos". Entonces, ah, al final del día así va a ser y va a haber el, eh, positivo y negativo. Obviamente, no tomar personal las cosas porque no falta un mal comentario por ahí y y sobre todo, como dices, en la familia, a veces, no somos no tenemos el tacto para decir las cosas. Entonces, pues, no tomarlo personal y no hacer de esto un rencor para toda la vida, ¿no? O sea, hacer todo lo posible, porque sí es difícil, no te voy a decir, y disfrutarlo. Al final del día, estamos aquí en la vida para vivirla.
Ajá. Sí. Sí. Es cierto. Claro. Ujú. Sí. Cla Pues sí, muchísimas gracias por esta última reflexión y también por esta conversación y hasta muy pronto.